Ah, saka ano, naalala ko pa yung pinuntahan namin na bundok na yun, yun daming yun punong kahoy, alam mo yung umakyat pa kami sa may ma may hagdan siya paakyat, tapos kailangan mong tumawid do'n sa hanging bridge. So, alam mong takot na takot ako kasi sa baba ng hanging bridge nandun yung napakalawak na na ilog or lawa or tapos may falls and then may ano din may mga kwe may kweba din doon. So, ang ganda-ganda talaga pero yong kaya lang iniisip ko kapag nalaglag ako do'n sa hanging bridge na yun may ma mabato yun na may mga bato-bato baka mamaya mauntog pa yung ulo ko dun, eh.
Opo. Opo. Ayun nga po, eh. Nakakatakot nga po talaga sa mga ganyan, ako po <chuckles> takot po ako sa mga hangin hanging bridge kasi takot po ako sa heights, eh.
Mhm. Ay ganun bi pero hin naranasan mo na bang ano dumaan sa hanging bridge?
Opo, ano nanginginig yung kamay ko, basang-basa yung kamay ko, pa pati paa ko po nababa pinagpapawisan din.
Ay, grabe 'no? <chuckles> Ay, bu ay grabe ka pala na pinagpawisan ka ng bonggang-bongga buti naman na kaya mo?
Pag Opo sa heights lang naman po ako talagang takot na takot, lalo na 'pag sobrang taas, ewan ko po kung bakit? Lalo na pagtiti
Ah. Oo. Siguro hindi ka lang sanay, hindi ka siguro sanay.
Para sa di po si siguro po mga gano'n. Tsaka po 'pag tinitingnan ko lalo yung baba. Ayun po talaga lalo nang nanginginig yung kamay ko ganun.
<chuckles> Nalulula ka na? 'Di mo na ano? Sabagay, mm.
Opo. Kaya ang ginagawa ko talaga ano 'pagka mga nasa hanging bridge po talagang nagmamadali po ako para lang talaga makapunta sa kabilang ano, eh sa kabilang dulo ng ano, eh
Nakakatuwa ka naman siguro tumatak tumatakbo ka ano?
ng